Bah, c'est vrai qu'en général quand on est en famille, heu, il y a souvent des des très bons souvenirs qu'on qu'on se remémore tous ensemble. Et je me demandais, heu, quel est ton m plus beau souvenir, heu, que tu as en tête en ce moment, heu, concernant ta famille?
Alors tu me parles de souvenirs là comme ça. Celui qui va me revenir, bon on en a on en a beaucoup, hein, finalement, heu, heu, enfin je vais parler, heu, personnellement, heu. Heu, moi j'en ai beaucoup maintenant, heu, c'est vrai quand tu me dis ça, il y en a 1 qui me revient en particulier. Heu, donc j'étais petit je devais avoir quel âge? Allez, peut-être, heu, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Je sais plus exactement, hein, c'est pas c'est pas hyper précis mais, heu
Ouais. Bien sûr. Ah ouais. OK, à la préadolescence quoi du coup, ouais.
Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait on était parti, heu donc moi j'habite dans le sud de la France.
OK.
On n'est pas allé très très loin en soi, hein. On est allé, heu, heu, à Sarouillet ça s'appelait. C'est c'est un petit hameau à côté de Saint-Chély-d'Apcher, heu
D'accord et quand tu dis, heu, on, c'est-à-dire t t tu étais avec tes parents, heu, tes frères et sœurs peut-être?
Heu, oui. Alors il y avait, heu, beh, mes parents et ma sœur. En ensuite mon grand frère lui nous a rejoint dans un autre temps un peu plus tard, heu, avec sa copine de l'époque. Heu, mais au départ, oui.
Mouais. D'accord, OK. OK. Et c'était quand justement c'était, heu, pendant les vacances d'été?
C'était pendant les vacances d'été, oui. Alors, il faisait chaud chez nous dans le sud et quand on allait là-bas. Ben, bah, c'était pas très loin, je crois que c'était à 2 heures de route de chez nous. Heu, mais là-bas il faisait vachement plus plus plus frais, tu sais? Ouais bah même, heu, à côté de chez moi, heu, où je suis actuellement cet été on a fait l'expérience avec mes enfants. On a fait 1/2 de route. Heu, on est monté un peu en altitude, on a perdu, heu, une dizaine de degrés.
Mouais. OK. Ouais. Ah oui quand même à 2 heures il faisait quand même plus frais! Oui. Ah oui, quand même ouais. Ça joue, hein!
Ah ouais c'é c'était bluffant.
Et alors du coup, comment ça s'est passé? Raconte moi, heu, ces ce beau souvenir que tu as en tête.
Ben, en en soi bon déjà outre le fait que, heu, ce soit un peu dépaysant qu'on change, heu, on change d'endroit, hein. Parce que, heu, c'est vrai qu'on a pas fait, heu, heu, énormément de voyages quand j'étais jeune. Heu, on était aller voir la famille dans les, heu, dans les différentes villes où ils habitent, dans les différentes coins de France. Mais, heu, ça avait pas la même saveur. Bien que, heu, j'ai quand même des bons souvenirs aussi. Mais mais là voilà c'était vraiment un un moment, heu, juste entre nous.
Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. D'accord. OK. Alors, heu, que tes parents, ta sœur et et toi du coup. Ouais.
Et Exactement. Et donc, heu, bon, beh, ça veut dire nouvelle habitation donc, heu, on louait, heu, on louait un gîte, heu, nouvelle habitation on on on redécouvre des nouvelles choses. Il y avait des vaches de partout, heu waouh les <chuckles>
Bah oui d'accord. Ah c'est ça. C'était bien dépaysant quoi comparé au à où tu étais, heu, en fait, heu, bah, toute l'année quoi.
Ouais c'est ça clairement, heu. Chez moi des vaches il y en a pas ou c'est très rare d'en voir quoi. Même, heu, les les bêtes de manière générale, il y en a pas tant que ça. Heu, donc là voilà c'était, heu, c'était vachement fermier il y avait, heu, heu, donc des vaches et autres tout un tas d'autres animaux, hein. Mais, heu, voilà c'était nous on a des vignes eux ils ont des vaches. <chuckles> pour faire pour faire très simple. Et donc déjà rien que ça, bah, c'était un c'était sympa, c'était dépaysant. Le côté un peu frais, heu, en plein été quand tu bah, tu avais super chaud toute l'ann enfin toute l'année, toute la saison du moins, heu, c'était bien aussi. C'était très vert, très, heu, très sympa!
Oui. Oui, voilà c'est ça. Ouais. Oui. Très verdoyant c'est ça, ouais. Comparé à où tu es, heu, où où où tu étais toute l'année. C'est quoi c'est un peu plus sec, c'est ça?
Tout à fait, ouais. Oui, quand même, oui. Alors ça dépend où tu habites dans le sud mais, heu, heu, si jamais tu vas à Aix-en-Provence par exemple je sais que c'est très fleuri, très beau heu, mais j'habite pas à Aix-en-Provence. <chuckles> J'ai voilà chez moi c'est plus bah, ça reste beau, hein. Mais, heu, c'est c'est pas un vert éclatant, tu sais? C'est un vert un peu plus, heu, bah un peu plus sec, heu, finalement comme tu l'as dit. La la garrigue quoi, le voilà. Et en
Oui. Oui. Ah bon. <chuckles> Ouais un peu plus brun. <chuckles> Mmh. OK, d'accord. Et du coup là-bas, heu, que qu'est-ce qui s'est passé pour que ce souvenir soit soit soit si mémorable, heu, pour toi? Et tu as un moment particulier ou c'est un peu, à peu près tout le tout tout le séjour qui t'a qui t'a qui t'a vraiment marqué?
Alors c'est bête dit comme ça, mais il y a pas de moment exceptionnel. Heu, moi pour moi, si. Ils m'ont marqué. Heu, si jamais, heu, on, heu, on on prenait de l'avis de de chacun peut-être qu'il le verrait pas comme moi. Mais concrètement, oui. Il y a des moments. Et alors il y a le fait que je sois allé pêcher avec mon père.
Moui. Ah d'accord. C'est quelque chose que vous faisiez, heu, souvent ou pas?
Pas du tout.
Ah d'accord, ouais c'est pour ça que ça t'a marqué en fait.
Voilà. Donc ça déjà ça m'a beaucoup plu. On a pêché, bon on a mangé nos propres, heu les propres, heu, poissons qu'on avait pêchés. Heu, donc ça c'était chouette aussi. On a adopté, heu, notre, heu un poisson parce que, heu, en fait ouais bah, c'était, heu d'ailleurs j'en ai reparlé il y a pas très longtemps de ça, de mon à mon père pour avoir le fin mot de l'histoire. Heu, on avait pêché un poisson et pour l'anecdote c'est mon père qui l'avait pêché par la queue. Heu, chose qui est peu probable ouais, bah, tu sais normalement le poi le poisson il vient il gobe le, hum voilà. Et ben là je sais pas comment il s'est débrouillé, mais, heu, mon père il a réussi à attraper le le le poisson par la queue.
Ouais. Oui. Ah bon. <chuckles> OK. Par la queue? Bah oui, c'est ça. Ah d'accord. Ah ben oui, ça c'est c'est c'est assez rare en effet, ouais.
Voilà. C'est assez particulier et alors je sais pas si ça a un lien ou pas. Mais du coup le poisson il avait comme un S au niveau, heu, au niveau de la queue, au niveau de de de l'arrière du coup. Au lieu qu'il soit tout droit comme un poisson, heu, lambda. Ben ça faisait comme un S donc. Donc cette forme
Oui. D'accord. Et donc ce poisson là, c'est c'est celui-là que vous avez adopté?
Ouais. Enfin, adopter le le mot, heu, le mot est fort. Mais disons qu'on l'avait ramené, heu, beh, au au gîte où on était. Et là-bas il y avait un petit bassin, on l'avait mis dedans en fait.
Oui. Ah, d'accord OK. Et, heu, il vous vous l'aviez gardé combien de temps?
Voilà, on lui avait donné un surnom. <chuckles> Bah pas très longtemps, heu, 2 jours peut-être quelque chose comme ça. Et puis, heu, bah, moi j'étais petit peut-être que j'étais plus p plus jeune encore que ça en fait puisque je t'ai dit 11-12-13 ans. Mais, heu, vu ce que je vais te raconter je pense que j'étais peut-être plus jeune encore. Puisque mon père nous a dit que, heu pardon?
Ouais. Ouais plutôt dans les 8-9 ans? Plutôt, heu, 8-9 ans, c'est ça? A peu près ouais.
Ouais. Peut-être, je pense. Ouais. Puisqu'en fait mon père nous disait que, heu, bah, un matin il était plus là le le le poisson. On l'avait appelé Tounette avec ma sœur. Bon, c'est un nom ridicule mais, heu, <chuckles> mais bon on l'avait surnommé Tounette. Et, heu, ben un matin il était plus là. Et du coup on demande, heu c'était pas possible, d il avait pas pu, heu, heu, enfin y avait pas de rivières à côté ni quoi que ce soit. Donc on avait man demandé à mon père et, heu, je sais plus il nous avait été sorti une histoire. Heu, heu, qu'il avait dû pleuvoir, heu, ou je sais plus quoi enfin un truc, heu
Ah, d'accord. <chuckles> Oui. C'est mignon. Ah. Ah oui, d'accord. Un truc qui ne tient pas vraiment debout quoi, hein, c'est ça?
Ouais. Et, beh, exactement maintenant, heu, avec le recul, bah, ça tient pas du tout debout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai reparlé, heu, il y a pas si longtemps. Pour lui demander qu'est-ce qu'il était finalement arrivé à ce à ce fameux poisson et
Ah oui, donc tu as tu as parlé de ça il y a il y il y a peu de temps là?
Ouais, c'était il y a <scoffs> c'était quand ça? Il y a quelques mois.
Ah oui, d'accord. Ah oui donc c'est quand même assez récent, ouais. Alors du coup il il t'a dit quoi?
Ouais, je sais pas comment je suis revenu à ça. Et ben en fait non tout bêtement il l'a il l'a relâché. Il voyait bien que le le le poisson il était pas, heu, il était pas du tout, heu, dans son dans son milieu naturel. Il était stressé, enfin c'était un poisson sauvage. Enfin bon voilà tu as pas du coup, hem du coup non il avait juste, bah, relâché en fait, mais
Oui. D'accord. Donc il l'a relâché, mais en fait vous vous l'avez pas mangé? <chuckles>
Ah non, celui-là, non. <laughs> Celui-ci on l'a pas mangé. Non, je sais pas il il s'était pris peut-être d'affection aussi pour lui, heu, pour le poisson.
OK. Ah oui, peut-être, ouais. Et du coup vous êtes restés combien de temps là-bas?
Heu, 2 semaines.
2 semaines, OK. Et, heu, ta sœur aussi elle a eu des bons souvenirs, elle t'en elle t'en reparle des fois, heu, de de ce de cet été là?
2 semaines, mais Oh. Il y a un autre, heu, un autre souvenir qu'on a en co en qu'on a en commun. C'est que là-bas il y avait un groseillier.
Ouais. Ah d'accord, ah oui. Donc vous avez mangé des groseilles, heu.
Voilà. Bah. Ouais. Mais c'était un, c'é c'était énorme en fait. Il y en avait une quantité astronomique et tous les jours on allait en manger, heu, ça faisait un espèce de de de petit jardin auquel on avait accès. Et et au fond il y avait donc ce groseillier, on pouvait en manger autant qu'on voulait
Oui. OK.
et, heu et alors tu vois c'est pour ça je te disais. Peut-être que p pour les gens c'est pas des anecdotes de fou. Mais moi c'est c'est quelque chose qui m'a marqué. Je sais que ma sœur aussi puisque, heu, on en a déjà reparlé a aussi, heu, assez récemment de ce souvenir, heu. Heu, c'est bête hein, on a mangé des groseilles, rien d'exceptionnel. Mais, heu, voilà ça nous a, heu, ça nous a marqué. Je pense que le cadre qu'il y avait autour, le fait qu'on soit un peu loin de chez nous, heu, heu, certainement que
Moui. Oui, c'est ça, c'est c'est c'est un tout en fait, hein qui qui marque. Aussi tu sais les les les odeurs, heu, le le le fait, heu, de de se retrouver dans un endroit complètement différent, heu. Et puis quand la la la nature en plus. Comme tu me disais avec les vaches autour et tout ça. Et justement est-ce que vous alliez, heu, chercher le lait, heu, à côté, heu, chez le chez chez l'exploitant?
Exactement. Exact. Et alors, oui. On l'a fait, heu, on l'a fait, on est allé directement, heu, ben à la ferme, hein, heu. Et heu, je me rappelle que le fermier donc avait tiré le lait devant nous et on l'avait pris, heu
Ouais. Ah oui, vous avez il avait il avait fait ça devant vous aussi? OK ça a dû vous marquer ça aussi parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent quand on est habitué à être en ville par exemple?
Ouais ouais. Carrément, ouais. Et alors tu vois étonnamment, je m'en souviens. Mais ça m'a pas plus marqué que les 2 autres anecdotes que je t'ai citées plus tôt tu vois?
D'accord, OK.
Mais, heu, après je me rappelle par contre que le goût du lait était, heu, très prononcé. C'était vraiment pas, heu, le lait du commerce quoi, c'était autre chose. Heu, donc, heu, ça, ça m'avait un peu marqué. Et heu, non sinon il y avait autre chose aussi, heu. On avait fait une partie de cache-cache de nuit avec, heu oui enfin de nuit, la nuit tombante, heu
Ah oui, c'est sûr. Mouais. Ah, bah ah, de de de nuit? Ouais, au crépuscule quoi. Ouais, c'est ça.
Voilà, ouais, heu. Et en fait il y avait, heu, bah, donc, beh, mes parents ma sœur et moi, hein, heu. Et on jouait un cache-cache dans, heu, dans ce petit hameau, mais quand je te dis hameau, heu, il y avait, heu <scoffs> je saurais même pas dire, mais il y avait peut-être, heu, 10 habitants quoi. Donc c'était, heu, un tout petit truc.
Ah oui, c'était vraiment, heu, minuscule, oui!
Et et voilà donc en fait on jouait à cache-cache, heu, là-bas. Et, heu et c'est pareil, là ça m'avait marqué, heu, ma mère s'était cachée dans un trou parce qu'elle avait pas eu elle avait pas eu le temps de se cacher en fait tout simplement. Heu, tu sais, heu, en en bord de de de chemin ou de route il y avait un espèce de petit trou, heu, heu, pour aller dans un pré quoi. Et heu, elle s'était allongée là-dedans, heu, faute de temps. Et en fait, heu, je sais plus comment on fonctionnait mais il me semble qu'à ce moment-là on était 3 à la chercher donc j'imagine que, heu, celui qui en trouvait un un, heu, le prenait, heu, et après on partait tous ensemble chercher le 2ème et le 3ème et ainsi de suite tu vois et
Ah bon. Ouais. D'accord. Ah oui? Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Et alors donc du coup c'est ta mère qui, heu, qui était la dernière à à s'être en fait c'est, si elle avait pas eu beaucoup de temps pour se cacher, c'est quand même elle qui a gagné.
Oui, alors elle a gagné. Mais alors c'est pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est, heu et le fait qu'elle ét elle était cachée, heu, finalement elle était hilare en fait quand elle nous a entendus arriver. Et, heu, elle était cachée derrière son doigt <laughs> c'était tu vois? Elle se elle disait, heu, tu sais le signe chut quoi en gros, heu. Elle le mettait de devant sa devant sa bouche. Et, heu, voilà de de pas faire de bruit, ne pas faire de bruit. Mais même quand on était là on l'avait vue. Et alors c'est un moment qui nous avait fait beaucoup rire et et je m'en souviens aussi. Tu vois, c'est c'est bête, hein. C'est des c'est des souvenirs, heu, bah, heu, très bateau, mais heu
Ah oui. <chuckles> D'accord. Ouais, ouais. C'est ça. Oui. Oui, ouais. C'est ça. Bah c'est les c'est les petites choses comme ça qui te qui te reviennent à l'esprit, heu, des des moments agréables en fait. Et justement, est-ce que vous êtes, heu vous y êtes retournés là-bas, heu, après?
Heu, ouais. Heu, on y est pas retourné. Moi je suis allé vivre, heu, bon pas t pas longtemps mais quelques mois. Heu, beh, justement à Saint-Chély-d'Apcher qui est juste à côté. Hem, et j'y étais repassé, heu, juste pour voir quoi. Je j'avais traversé le le le hameau, heu. Mais voilà je m'étais pas arrêté parce que, bah, faute de temps, faute de plein de choses. Hem
Moui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier justement en en traversant ce ce petit hameau? Est-ce que ça t'a ramené des souvenirs?
Mmh ça m'a pas forcément, heu, ramené les souvenirs puisque les souvenirs ne m'ont jamais vrai que jamais vraiment quitté. M mais heu, non après c'est sûr que j'étais bien là-bas, c'est en fait, j'ai plus eu le souvenir en étant à Saint-Chély-d'Apcher qu'à Sarrouillet heu puisque, finalement, à Saint-Chély-d'Apcher on y allait aussi hein, pour aller manger au restaurant, pour aller, heu, pour aller faire de des choses par-ci par-là donc ça m'avait aussi un peu marqué. Heu, donc déjà quand j'étais arrivé là-bas, avec ma copine de l'époque, heu heu, pour y vivre donc, beh, quelques mois hein, hem c'est plus là, que j'ai eu toute cette vague, heu, d'émotion qui m'a qui m'a saisi quoi.
D'accord. Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Et, est-ce que tu y retournerais, heu, aujourd'hui avec tes enfants, par exemple, pour qu'ils aient à peu près le le même style de souvenirs que toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te qui te traverse l'esprit?
Absolument. Alors à Sarrouillet même peut-être pas, parce que bon il faut il faut innover, changer un petit peu et puis ben moi aussi que je découvre, comme ça c'est là que la magie va se faire, heu, ben, un peu pour tout le monde. Mais oui clairement oui, il faut absolument que mes enfin mes enfants, heu, beh, aient une enfance décente, heu, et qu'ils voyagent. Qu'ils voyagent tant, heu, physiquement, que dans leur tête donc, heu, donc oui-oui c'est prévu et, et on le fera. Bon là j'ai le petit qui est vraiment tout petit. Il a 2 ans, heu, voilà. On aimerait beaucoup aller au Puy du Fou tu sais?
Ouais. Ah, oui, bien sûr! Oui. C'est sûr. Ah oui, oui, petit, oui. Peut-être attendre un peu. De quoi?
Au Puy du Fou.
Ah oui, heu, parc, heu, magnifique hein.
Ouais ça j'aimerais beaucoup. J'ai jamais fait et c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Et si je dès enfin c'est pas si je peux c'est, dès qu'on peut, et surtout dès que le petit est assez grand, heu, c'est une certitude qu'on va y aller oui.
D'accord. Oui. Oui, parce qu'au Puy du Fou, il faut y aller quand le le le petit sera au au aura, au moins, heu, 5-6 ans parce que sinon il il va s'ennuyer avec tous les spectacles hein, c'est il va il va il va rien comprendre, en fait, tu vois?
Et oui voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'on attend un peu, ça serait gâché finalement, heu, ou alors faudrait le faire garder, mais c'est dommage qu'il ne soit pas là, donc heu, voilà. On met on met un peu ça en suspens.
OK. Oui c'est sûr. Et, justement, par rapport à ce à ce lieu de de vacances où tu étais allé quand tu étais petit. Est-ce qu'il y a, tu te souviens d'une galère que vous avez eu ou alors un un bobo que tu t'étais fait à à à l'époque aussi? Parce que des fois ça peut arriver hein, surtout quand on est jeune, heu, on fait des bêtises.
Mmh ah si, ah si! Il y a un truc qui m'a qui m'avait marqué ouais, heu. On se chamaillait beaucoup avec ma soeur, on se bagarrait, heu heu, finalement un peu comme mes enfants. Elle a 2 ans de plus que moi.
Ah oui? D'accord. À peu près le même âge que toi d'ailleurs? Ah oui OK, ouais c'est presque pareil ouais.
Donc on se chamaillait, beh clairement comme mes enfants maintenant en fait, donc heu, c'est un juste retour du bâton. Et beh, une fois ouais, on se chamaillait mes parents étaient, nous on était dans le gîte eux ils étaient très certainement dehors, je sais plus exactement. Et là heu, donc heu, tu sais, on se bagarrait un petit peu et je me souviens, elle m'avait fait tomber par terre. Elle avait des grosses chaussures, elle m'avait mis un coup de pied dans le dos, j'avais eu super mal. J'avais pleuré de toute, heu, de toute m mon âme en fait et heu, c'était une des rares fois où ma soeur avait vraiment, heu, culpabilisé de m'avoir fait mal, elle était vraiment inquiète pour moi, heu, pensant m'avoir fait, beh, quelque chose de grave. Heu, voilà, c'est pareil, un souvenir qui, c'est alors c'est pas un bon souvenir, mais, heu, c'est quelque chose dont je me, ouais je me souviens en fait, ouais mais sinon après sur des bobos, pas plus que ça non.
Oui. OK. Aie! Ah oui! Ah ouais. Ah ouais d'accord. Oui, mais c'est marquant quand même. Ouais. O OK d'accord. Bon écoute merci beaucoup hein, d'avoir partagé, heu, tout ce tout ce beau souvenir avec moi, c'était, heu, c'était très agréable à écouter.
<chuckles> Mmh mh. Beh c'était ouais, c'était chouette pour moi aussi. Je me suis régalé de de repenser à tout ça. Merci beaucoup d pour, heu, pour ton écoute.